Mesela benim için, seyahat etmek için böyle dediğin gibi büyük şehirlere ihtiyaç yok. Bazen gidip küçük, eee, kasabalara, köylere geziyorum ve, eee, gittiğim zaman gittiğim yerlerde doğayla daha fazla iç içe oluyorum ve bu benim mesela stres stresten uzaklaşmamı sağlıyor. Eee, orada bir dışarıda kahve içiyorum, işte, güneşleniyorum. Dediğin gibi, işte, salıncakta sallanıyorum. Bazen çocuklar gibi eğlenmeye çalışıyorum. Bu da hem seyahati, eee, daha kıymetli kılıyor benim için hem de kesinlikle stresten uzaklaştırıyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ama normal hayatta, normal bir şehirde olduğum zaman, yaşadığım yerde daha fazla düşünmeye başlıyorum aslında.
Hı hı. Kesinlikle. Aynen. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Biraz aslında büyük şehirlerde yaşamak da boğucu olabiliyor. Hani çok fazla insan var, çok fazla gürültü var, çok fazla dikkat dağınıklığı var ve günümüzde aslında insanların dikkatleri de çok kısalaştı. Hani, eee, biraz böyle şehirden uzaklaşınca da beynin de aslında biraz boşalıyor. O yoğunluk da gidiyor. Onu da ben aslında çok seviyorum ve bana hem stres açısından hem düşüncelerimi toplama açısından çok iyi geliyor. Senin dediğin gibi tıpkı.
Bazen, evet. Kesinlikle öyle. Evet, kesinlikle bu da büyük problem. Doğru. Aynen öyle. Yani, bazı zamanlar da farklı kültürlerde, işte, yiyecekleri tatmak, onların kurallarını öğrenmek, eee, tüm odağımı başka bir yöne çevirdiği için diyorum ki, "Hani, başka bir şey düşünmeye şu an zamanım yok. Onu başka zaman düşünürüm." Kendimi biraz daha stresten uzaklaşmaya yöneltiyorum açıkçası.
Hımm. Gerçekten öyle. Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Biraz aslında bunu da kendimizi biraz ona maruz da bırakmamız gerekiyor. Çünkü beden de bir yerde artık hata veriyor, sorun veriyor. Böyle yoruluyorsun, bitapsın falan. Dediğin gibi.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle.